Nah, di situlah yang aku lihat, ya ampun, eee, ternyata, eee, <chuckles> s ibunya lebih kuat daripada aku. Daripada kita gitu, itu jadi mot motivasi juga sih, eee, apa, si ibu aja kuat gitu ya, masa kita yang gini, eee, apa, lembek banget, gitu. Ngerasanya lebih ke mental sama ya, eee, bersyukur juga sih, ngelihat yang seperti itu ya, orang sampai segitu susahnya, gitu. Itu juga akhirnya jadi cerminan juga buat aku Kak, eee, <tsk> apa namanya, ya mensyukuri gitu, bahwa, eee, ya keadaan orang berbeda-beda gitu kan, ya aku, eee, dengan kondisiku, eee, ya alhamdulillah lah nggak perlu sampai kayak gitu, gitu. Eee, artinya, <tsk> eee ke seberat itu lah, eee, pekerjaannya gitu, Kak. Jadi, ada refleksi-refleksi yang bikin aku tambah bersyukur, gitu, se selain motivasi juga ya. Lah, si ibu aja bisa, gitu. Atau tadi anak-anak juga ada tuh, pendaki anak-anak yang <chuckles>
Heeh. Heeh. Oke. Oke. <chuckles> Ada kan?
Ada ada, ada, eee, macem-macem lah itu, m memperbesar, eee, perspektif juga ya, memperluas.
Nah. Oke oke. Tapi kamu kan berasumsi tadi tuh, ibu-ibu itu kayak, eee, terpaksa gitu melakukan pekerjaan yang kamu lihat, gitu ya. Eee, tapi kamu pernah nggak berpikir, jangan-jangan ibu ini, eee, pekerjaan itu hanyalah apa namanya, eee, topengnya dia, gitu? Sementara, aslinya dia sebenarnya suka tuh naik turun gunung. Daripada nggak ada kegiatan gitu kan, mending sambil jualan deh, gitu. <chuckles>
<chuckles> Nggak sih nga <chuckles> nggak pernah berpikir kayak gitu. Kayaknya baru deh kepikiran ini. <chuckles> Eee, tapi p mhm.
<chuckles> Iya, jangan-jangan kan itu hanya kayak, kamuflasenya gitu, ibu itu.
Oh, bisa jadi ya. Tapi, eee, ya mungkin kalau kalau misalnya, eee, se iya saking dia menikmatinya tuh ja jadi di pekerjaan dia hari-hari, dan dia juga menikmati, misalnya dengan kayak gitu dia ketemu para pendaki misalnya, atau, eee, dihormati gitu kan, mungkin ya bersamaan dengan itu dia bisa menikmati, gitu kan. Tuh, mungkin sih. Tapi waktu itu nggak berpikir sampai ke situ aku. <chuckles> Aku cuma mikir, eee, ini ibu berlelah-lelah, gitu ya. Eee, apa, ya effort-nya besar, gitu, untuk bisa cari uang, gitu, cari nafkah buat keluarganya. Ibu-ibu lagi, gitu, bukan bapak bapak. Mmm, iya.
Heeh. Mhm. <chuckles> Iya kan? Mhm. Oke, terus selama perjalanan itu tuh, ada enggak momen-momen yang betul-betul bikin kamu tuh kayak, "Ya, ampun," gitu? Momen unik yang bikin kamu itu sampai sekarang masih keingat dan membekas banget nih, eee, dalam diri kamu?
Mmm. Oke.